ค่ะ ได้ค่ะ
ครับ คุณอ่านเนื้อหาแบบไหนบ่อยที่สุดครับ?
อืม ก็จริง ๆ อะเราไม่ค่อยอ่านหนังสือหรอกค่ะ แต่พอดีว่าอันเนี้ยมันช็อตบังคับใช่ไหมคะ ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับพวกการเงินการลงทุน เพราะว่าอันนี้เราจะต้องไปสอบเป็นเหมือน เขาเรียกว่าเป็น License สำหรับผู้แนะนำการลงทุน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะมีหนังสือพิเศษสำหรับเขาเลยว่า เออ ถ้าอยากจะสอบวิชานี้เนี่ยต้องอ่านหนังสือเล่มไหน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อ่านเล่มนั้นแหละ ใช่
อืม อ๋อ ครับ อ๋อ อย่างงั้นเหรอครับ? แล้ว แล้ว แล้วขอถามอะไรหน่อย คือ อ่า เป็นโบรกเกอร์ไหมครับหรือว่ายังไง?
เอ่อ จริง ๆ มันสอบตัวเดียวกันค่ะ แต่เราอะเราเป็นตัวแทนประกัน แต่ว่าเราอะ เนื่องจากว่ามันจะมีประกันที่มันจะต้องขายตัวที่ควบการลงทุนใช่ไหมคะ ดังนั้นน่ะเขาก็จะบังคับว่าใครที่อยากจะขายสินค้าตัวนี้ ก็คือจะต้องไปสอบ License ตัวนี้มาให้ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อที่เวลาอธิบายลูกค้าจะได้เข้าใจ แล้วก็อธิบายได้ถูกต้องอะไรอย่างงี้ เราก็เลยต้องมาสอบตัวนี้ค่ะ
อืม อ๋อ ครับ ครับ อืม อย่างงี้นี่เอง อ๋อ เข้าใจเลย เข้าใจเลยครับผม อืม ก็นะ วัย วัยเราก็วัยทำงานนะครับ บางครั้งเนี่ยการอ่านหนังสือมันก็ทำให้ใจลอยนะ เพราะว่าอะไร เพราะเราอะเหนื่อยมาแล้ว อ่า กับการ เขาเรียกว่าดิ้นรนหา หา เขาเรียกว่าอะไรยังไงอะ หา หากะตังค์นะครับผม บางครั้งก็ มันก็เป็น มันก็เป็นอะไรยังไงอะ มันเป็นเรื่องปกติของวัยทำงานนะ พบบ่อยมาก แต่ไม่เป็นไรนะครับ ไม่เป็นไร เอาใจช่วย เนี่ย ผมอยากจะถามอีกอะครับผม อ่า คุณมัก อ่านแล้วใช้เวลานานไหมครับ ใน ในแต่ละครั้งที่อ่านหนังสืออะครับผม?
อืม ใช่ อืม จริง ๆ อะอันเนี้ยเราเพิ่งจะเริ่มอ่านไม่นาน ก็คือเหมือนเพิ่งจะตั้งใจว่า เออ สอบก็ได้ คือก่อนหน้านี้ก็คือ แพลน ว่า เออ ไม่สอบ เพราะว่าไม่อยากขายตัวนี้ แต่ ว่าก็โดนแบบหัวหน้าก็ บิลด์ ใช่ไหมคะ ว่าแบบ เฮ้ย สินค้าตัวนี้มันดีนะ อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยแบบว่า "อืม จะดีเหรอ" เราเป็นคนขี้เกียจไง เราก็ขี้เกียจอ่านหนังสือ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยเหมือนกับว่า <tsk> มีความลังเลมาตลอด จนมันผ่านไปแล้ว 1 ปี คือเราทำอาชีพตัวแทนมาแล้ว 1 ปี เขาก็เลยบอกว่า เออ สอบเหอะ มันดีจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลย เออ ๆ ๆ ถ้าเกิดว่า เราจะทำอาชีพนี้จริง ๆ มันก็ควรจะต้องสอบให้ผ่านแหละ อะไรอย่างเงี้ย ก็เลย โอเค สอบก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่า เราพูดอย่างเงี้ยแล้วเราไม่สมัครสอบอะ เราก็จะไม่อ่านหนังสือไปเรื่อย ๆ ใช่ไหมคะ เนี่ย ก็เลย ลงสอบเลยค่ะ
ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับ อ๋อ คือ คือโดย โดย โดยที่ การที่แบบว่า คุณคืออ่านนั่นแหละ แต่อ่านไม่ เบื้องต้นคือไม่ได้เข้า เข้า เข้าในสมองเราทั้งหมดใช่ไหมครับ?
อยู่ ดี ๆ ก็ไปสมัครสอบเลย